Eh, lui va a cercare tutto quello che trovi, gli fai la domanda, ti porta e quindi ti dà poi tutte le soluzioni che ha trovato e tu ne provi una e ne provi l'altra.
Certo, ti guida.
Eh, certo, e poi magari arrivi alla fine ci arrivi. <chuckles>
Mh-mh. Ma parlando sempre di di facilità e difficoltà, secondo te ci sono, ehm, dei metodi di sincronizzazione, ad esempio delle soluzioni come Google Drive o iCloud che sono più semplici e intuitive che consiglieresti a chi si approccia che è alla prime armi?
Comunque, insomma. Mh. Ma chi è alle prime armi sinceramente <chuckles> non so dirgli gli direi di di di provare a fa gli gli pr direi di fare delle prove, di di entra anche pe no, veramente, perché ste cose qua a volte sono anche un po' difficili da spiegare, son difficili da da uno ci si deve mettere lì a a provare, a provare, a provare finché non ho io questo è il metodo che ho usato sempre io comunque su in sui sui sui computer. Perché anche se uno va a fare un corso e ci son delle delle procedure che no non sono semplici, son complesse, devi andare di qua e basta oggi vedere in un telefonino, tu
Eh, è un po' vero, sì. Mh-mh. Ah!
pigli un telefonino vai nelle impostazioni e ti trovi lì un un mare di cose, perché c'hai il c'hai un menù, c c'hai c'hai un menù con 100 sottomenù, ognuno dei 100 sottomenù c'ha altri 100 sottomenù, e e lì è e e lì c'è io ogni tanto scopro sui telefonini sul telefonino che ce l'ho in tasca da da 2 anni, copro delle cose che non non non non neanche sapevo che ci fossero. Certo son cose son cose magari che non non è che mi servi, però allora dico: "Ma" leggo una cosa dico: "Ah, ma quella cosa lì fai un po' vedere se il mio ce l'ha." Vado a vedere e ce l'ha anche il mio. Ormai l'avevo saputo che ci fosse quella tale funzionalità, ehm, per carità, uno poi li li usa per quello che gli servono. Comunque sì, son dei strumenti che sono, ehm, sono di una complicazione, insomma. E tutto però è fatto col co la col criterio di renderli più più facili da usare alle persone, però, ehm, li complicano li complicano. <chuckles>
Eh, sì, è complesso, eh. Mh-mh. <chuckles> Inaudite. <chuckles> Certo. Eh, sì. Diciamo che il punto di partenza la volontà sarebbe quella di rendere più facile. Poi a volte ci riescono, a volte sì, effettivamente no.
A volte no. Sì, certe cose per carità, certe cose sono più semplici da fare. Però, in generalmente quando quando, ehm, appunto f in un menù te lo te lo creano il sottomenù, il sotto sottomenù e alla fine uno si perde, insomma, in queste cose. <chuckles>
Ma anche giustamente, chi è che non si perderebbe con 10 sottomenù? Cioè, se sei un usuario abbastanza standard, mhmm, non è esattamente ciò che si conosce bene.
Eh, appunto. Eh. Comunque, è un e un eh, sono tecnologie si pratiche util pratiche utili, ecco, diciamo che sono mol molto utili.